Totoo naman kasi kahit naman din ako hindi ako, ah, hindi naman din ako nakikipag ah, diskusyunan talaga ng ano, minsan kapagka yung gano'n na yung mga tanungan o gano'n na yung mgas usapan namin talagang, "Ah, alam ko na 'to," gumagano'n na ako sa isip ko, eh. Eh, di mag-iisip na ako ng ano ng, "Ano ba tamang isagot, ah, ganito o sige okey, okey." Ba eh, basta kahit papaano nag-iisip na ako sa utak ko na dapat kung ano dapat pinakamabuting sagot para alam mo 'yon kung ano mamenos ko yung ano yung inis o yung galit na mangyayari 'di ba parang may mga gano'n. Siyempre sa iyon ano.
Mm. Mm. <chuckles> Mm, parang ano nga kami. Ano 'yon.
Sige parang ano?
Parang minsan kasi kami kapag gano'n kung kunyari, eh, 'di ba, hindi namin nakukuha yung sagot na gusto namin makuha, maku marinig sa inyo. So, magagalit kami talaga minsan pabebe pa rin talaga kami bahala ka diyan 'di ka na hindi na kita papansinin talaga. Tapos ayun na parang nagsunod-sunod na yung inis mo. Kaya mapapansin mo sa girls kapag kaming mga girls kunyari kapag hindi na yung wala na kami sa mood talaga sunod-sunod yung nakikita naming nangyayari na parang sunod-sunod na inis gano'n.
Kuha yung sagot. Oo, oo. Oo. Mm. <chuckles> Mm. Mm, mm. Oo, oo. Hmm, okey oo nga. 'Yon nga rin napapansin ko, eh, na parang iba na, eh, di ba kapagka, ah, nag-uusap kayo minsan, lumilihis na imbis na alam mo 'yon magandang usapan lang minsan <chuckles> napupunta na kayo sa inisan, eh.
Oo, oh, kasi ewan ko siguro na nature na siguro talaga namin yung mga babae 'yon. Pero hindi yung katanga ay hindi yung kabobo o yung kababaliwan, eh, ano lang talaga 'yon siguro way lang namin na gusto naming magpa-affection.
Oo, tama totoo naman. Oo, oo. Oo. Ah, okey, okey. Oh, sige ngayon naintindihan ko na, ah, susundin ko yung mga ano. Pero 'yon nga 'di ba siyempre, ah, isa pa rin talaga sa nagpapasaya ng araw natin halimbawa, may mga, ah, ano ba tawag dito may mga pangarap kayo o mga gustong gawin na hanggang ngayon hindi niyo pa natutupad pero handa niyo pa rin tuparin 'di ba, sa isa. Halimbawa kami, ah, sa yung parang before kas meron kasi kami ngayon parang, ah, lupa na binabayaran tapos parang iniisip na namin ngayon kung anong disenyo ba ng bahay ang gusto naming gawin.
Mm. Mm. Mm. Ay, taray maganda yung gan'yan.
Oo, may 'yon kasi siyemp 'yon may nakuha kami na ano parang mura lang naman parang farm ha farm lot lang naman siya kaya siya mura, oo.
Mm, farm lot oo.

Ah, either, kunyari, ako pag mi ako yung, ako yung, ah, nagkamali, oo. So, ako na yung magluluto maghahanda na ng ano namin, food namin, tapos ano na lang gigisingin ko namin gigisingin ko siya, minsan nga ano, pinapagising ko 'yong anak ko. <chuckles> Sabi ko, "Gisingin mo si daddy kasi, kakain na tayo," so, yun, tapos magkakaano na kami usap na ulit after, tapos, eh, siyempre ano na yun, parang nagsoso 'di ba, habang ganun kasi kami, habang, kunyari, nagkakainisan, kahit nandito kami sa iisang bahay, nag-cha-chat, ako or siya, na sorry.
Mali ka. Oo. Hmm, mm. Oo. Na Oo. Oo, o Oh. Walang sorry? <laughs> Oo. Na? Ah, okay, ay, walang ano, verbal talaga yung nag-uusap ganon, walang sorry.
Hindi kami kasi verbal, hindi kami, yung ano, bihira kami mag-verbal siguro kasi mga may mga ganun kasi talaga, siguro kaming ganun, natural sa amin yung ganon.
Mm. Hmm, pero na na-try mo na, na-try mo na, na, mag sorry ng personal o siya mag-sorry ng personal ganon?
Eh, ano, alam mo yung parang labas sa ilong pag sa personal.
Hindi pa talaga. <laughs> Ah, ganun totoo.
Parang ganun yung feeling ko, kaya hindi ko siya bino-voice out ng totoo, so, parang kahit magkakasama kami china-chat ko sa sa kanya tapos sa ano after nun, okey na kami.
Oo. Hmm, totoo, nga. Oo. Hmm, okay may ganun pala 'no? Feeling ko kasi mas natural, eh, pag or mas, ah, sincere kasi kapagka, pag, nag ano, nag nag ano, feeling ko lang ah, sakin lang yun. Oo, oo, kasi ano. Ano lang. May ano lang, siguro parang may pagkakataon na parang naki-cringe ka lang, yung parang ba't ako magso-sorry mga ganun.
Ang hab. May oo. Mas okey sa amin. Pag nag-usap kayo verbally. Oo, ako din dati ganyan yung ano ko. An Siguro kasi hindi din kami sanay ng mga pe sa parents ko ng verbal, siguro, kaya siguro hindi kami sanay talaga kahit siya, ganun din siya sa parent niya, so, siguro kaya
Oo. Ah, okey. Yung, ah, yung parang wala affection masyado sa pamilya ganun.
Oo, ganun kaya siguro
Yung parang hindi halimbawa kung, halimbawa hindi ka, hindi siya yung parents mo, ikaw mismo hindi ka nag-a i love you, yung ga ganyan
Oo, pero sa personal nag-a i love you kami, pero yung mga sorry yung mga ganyang seryosohan, hindi kami masyadong nakakapag-usap ng seryosohan kapag yung talaga yung mga sorry-sorry na ganyan, kapag yung verbal kasi parang walang mangyayari, parang alam mo yung, nagjo-joke lang kami parang ganun.
Oo. Hmm, okey, okey. Oo, oo. Hmm. Hmm, okey, okey, okey, ah, kumin.
Pero kapag yung ano. Nagcha-chat na ako ng mahaba alam na niya yan.
Mhm.

Ah, Tulitania 'no, yun talaga. Ah, okey. Kasi kami ako naman nagso-sorry naman kapag ako talaga 'yung mali. Eh madalas naman talaga ako nagkakamali siyempre. So madalas talaga ako'y <chuckles> Ha? <laughs> Mukhang mukha nga. Minsan naman minsan naman may pagkakataon na siyempre, kahit naman eh hindi ikaw 'yung mali kung ano, ah para lang hindi humaba 'yung, alam mo yun, 'yung
Mhm, mm. <laughs> Ang mali naman kasi lagi 'yung m lalaki. <laughs> Lalaki kasi lagi dapat ang mali, charot. <laughs> 'Yung ano niyo, diskusyon niyo 'no. Pero totoo naman. May nabasa kasi 'yung away niyo, 'yung ano niyo lang, 'yung parang pagkakatampuhan. Oo, gano'n. Mm.
Oo, oo. Or eh kahit hindi 'yung diskusyon kahit 'yung oo. Hindi pagpapansinan, 'yung gano'n, 'yung mga gano'n, ayoko ng gano'n, 'yung lalo na pag matutulog. Ayoko na hindi hindi ka
Oo, iba kasi ang feeling, sa totoo lang, kapag 'yung hindi kayo okey.
'Di ba? Ayoko no'ng matutulog na kayo tapos
Mm. Hindi siya hindi siya happy. Ta's pagkagising mo sa umaga wala ka din sa mood after.
Totoo. 'Di oo, totoo. Ba baka pwede pa kayong mag-away pagkatapos niyo matulog 'di ba? Kasi nag-away kayo kagabi eh, 'di siyempre parang matutuloy lang 'yung away niyo 'di ba, nage-gets mo ko? Ako kasi 'yung tipo na gusto ko sanang tapusin 'yung away hangga't maaari bago matulog eh, para kinabukasan wala akong iisipin na, "Ano, magkaaway pa rin tayo?" Gano'n, ganyan.
Oo, mm. Mm. Mm, mm. Gano'n nga. Oo, pero may mga times din na, ewan ko lang base lang siguro sa akin, minsan kailangan ko magpahupa, oo. Kasi minsan kapag inaano ko agad, lalong naiinis eh. So parang ako, sige tahimik muna, wala munang pansinan. Mga kinabukasan na lang or after 2 pinakamatagal namin 'di nagpapansinan 2 days.
Kailangan ano, kailangan ng space, gano'n? Mm, okey. Mm. Ah, okey.

Di ba, eh, kasi dati ang goal namin nung hindi pa kami masyadong ano ay hindi pa kami nagsasama parang nandodo'n pa kami na ano, sa, ah, sa parent ko or parent niya. Ano, ang pangarap namin yung alam mo yun na, "Sana makapagsolo na tayo." Ah, ngayon nakapagsolo na kami, pero kahit papa'no may mga binabayaran pa rin. Oo. Ang ang parang ano naman, yung na next stage o yung ano namin oo, yung parang, ah, ak wala kami nag ang iniisip lang naman talaga namin, ang pinaka priority namin yung maging, ah, malusog lang kami, malayo sa sakit o kapahamakan. Yun lang din talaga, ah oo, yung parang mga ganun lang din tapa tapos siyempre yung pangalawa naman namin na iniisip naman talaga yung magkaroon kami ng sariling bahay talaga. Simple lang, simple lang talaga. Magandang bahay lang tapos, ah
Nakapisan pa kayo. Mm. Oo, pero renta? Oo. Ganyan din kami, oo. Next goal. Mm. Mm. Tapos mo. Mm. Yun talaga maganda. Mm. Basta yung may sariling bahay, oo.
Oo. Kahit papa'no may pinagkakitaan sa bahay tapos hindi ko hindi ko hindi ko gusto ng ano marami or magagandang sasakyan. Magkaroon lang kami ng isang sasakyan na parang pu puwede lang kaming makapaglakbay. Oo. Kasi mahilig kaming
Oo, atleast yun magagamit lang. Oo. Yun din. Yun din talaga. Ganun talaga yung goal din namin.
yung mahilig kaming Eh, ikaw 'di ikaw ba mahilig ka bang ma ano, yung mamasyal, pumunta sa mga lugar o kaya mag-late night talk sa ibang ano, halimbawa, magkape lang. Halimbawa, pa yung madaling araw. Yung mga ganung tipo.
Oo. Oo. Gusto naming gawin 'yan ng asawa ko kaso nga lang wala kaming sasakyan. Ang sasakyan lang namin e-bike. Paano ba 'pag gusto namin mag-Tagaytay puwede ba mag e-bike? <laughs> Di ba? Kaya yun mm.
True. <laughs> Kahit naman kami wala pa rin naman kaming sasakyan. Meron lang kaming ganun lang din. Eh, sabi ko nga, ah, eh, siyempre ang pinaka na sabi sabi namin, naisip namin priority muna natin itong bahay tapos kapagka alam mo yun, hindi papalarin kung palarin naman tayo, bigyan tayo ng Panginoon ng tamang ano, ng tamang panahon, oras para maka makabili ng ano. makakabili naman talaga tayo as, a a a ano lang, eh, ah, basta as long as masaya tayo, malayo sa kapahamakan, ligtas, di ba? Yun masaya na ako sa ganun.
Mm. Mm. Totoo. Mm. Kung ibibigay ibibigay naman 'yan ni Lord satin ko'y may tiyaga may tiyaga naman tayo sa ating mga trabaho. Ano lang talaga, konting push lang talaga tsaka konting prayers pa kasi ibibigay naman 'yan kung ibibigay talaga, 'di ba?
Totoo, totoo. Totoo, totoo yu Mm, mm.